Ah, aquele restaurante é maravilhoso, mas, meu Deus do céu, demora 3 horas pra chegar a comida. É.
Sim. Você não volta. É, esse o problema. Você não volta, você não volta, porque, assim, eu co eu cozinho em casa. A gente cozinha aqui, então você tem noção, mais ou menos, de quanto demora pra um prato ser ser preparado. Tudo bem, você entende que o restaurante tem 1 cozinha só, são vários pratos, né. Você entende isso.
Você não volta mesmo. Aham. Sim. Claro. Aham. É. Mas, quando você tem uma preparação, você vê que o negócio é organizado, não demora, né. Já tá mais ou menos pronto, pá pá pá pá pá pá, só ju vai
Não demora porque,, isso, eles estão acostumados com isso. Eles estão acostumados a estar com uma produção, tem va alguns pratos que o os ingredientes são parecidos, como você falou, já tem tudo meio prepa pré-preparado. Então, você entende que demora um pouquinho, mas eu acho, assim, que o limite é é 30 minutos de espera.
É. Sim. Isso.
Não dá pra demorar mais do que isso.
É. É. Já a aí a pessoa já pede uma entrada e já vai dando uns minutinhos a mais, você vai bebendo uma coisinha, enfim.
Né. Sim. Sim. É.
Tem toda uma coisa que que dá pra você fazer, assim. Ai, tem tem restaurante até que você já pede um negócio daqui já vem a entrada, já vem junto o prato é.
É. É verdade. Você já faz na ordem, né, você já faz na ordem, às vezes, eh, antes de ir para o restaurante. Então assim, na minha opinião, assim, é meio que 50 por cen para o restaurante ser memo memorável pra mim, falar: "Uau", né. É 50% é a comida e 50%, não, e e 50% o atendimento.
Aham. Total. Só 50? Ai, pra mim é mais um pouco, a comida.
Entendeu, assim, ó, vamos supor. Ah, você acha? Ah, então.
oitenta por cento a comida e vinte por cento.
E 20%, é. Eu eu é.
É. Porque, por exemplo, igual esse restaurante que aconteceu comigo. Eu vou voltar lá, se eu voltar nessa cidade.
Sim.

Ah, o que aconteceu?
"Seu amigo está vindo?", aí eu falei: "Sim!", "Cadê cadê ele, cadê seu amigo?", Eu falei: "Ele está vin"
Ok. Legal.
Aí ele pegou, assim, uma taça porque eles têm que colocar os postos na mesa, né, e aí ele foi e bateu, assim, na mesa, botou o prato e bateu, assim, botou a taça e bateu, assim, botou o garfo.
Nossa. Aham. Sim, é verdade. Uhum. Nossa, bravo, ficou bravo com você.
E fez um bravo e fez uma cara feia pra mim, eu falei: "Ah, ele deve estar com fome", alguma coisa do tipo, né. Mas, enfim, mas isso mexeu muito comigo, é igual você falou, né. É, o ambiente é muito importante.
Nossa. Entendi. É. Atendimento eu acho que que fu hã, fu hã, reforça a memória positiva e você se você vai ter que escolher depois um restaurante, você vai naquele que foi bem a é, você vai naquele que foi bo bem atendido. É natural, né.
É. É, eu vou evitar. E aí e aí f é natural. E aí foi a impre experiência mais ambígua que eu já tive na vida, porque foi a comida mais gostosa que eu já comi
Sim, eu acredito. Mas o atendimento foi ruim?
porém, o pior atendimento que eu já tive, também, ao mesmo tempo, que eu me senti um lixo, assim. E
Nossa. E você voltaria lá?
Pois é, eu tenho dúvida, porque ele é só um funcionário, né, ele não representa o restaurante.
Ah. É. É verdade, não representa. Aí eu diria o seguinte pra você: A gente sempre deve dar uma 2ª chance. Eu acho que na vida. Na vida a gente sempre deve dar uma 2ª chance para as pessoas, e e e, acho que, a gente ganha mais se dá uma 2ª chance, então eu voltaria no restaurante, dar 1 chance.
Eu acho. É. Claro. Eu voltaria, porque não foi uma experiência da comida. Eu entendo que ele pode podia estar em um dia ruim, ou eu lembrava alguém que ele não gostava. Algum motivo que teve, que ele não me tratou bem, ele sei lá.
Sim. Legal. Pode ser. Pode ser. É verdade. Mas d dá uma 2ª chance, acho que, eh, de repente, na 2ª chance, você vai ser bem tratada, você fala: "Não, a realmente foi aquele dia, aquela hora, aquela pessoa estava de pé esquerdo", e e não é verdade? Agora eu queria te perguntar uma coisa também: Você acha que, assim, a apresentação da comida, quando chega aquele prato, é é marcante, faz você tomar uma decisão, faz você falar: "Ok, esse restaurante para mim é maravilhoso, é inesquecível". Você acha que a apresentação do prato faz muita diferença?
É, aquela pessoa, total. É. Diga. Importante. Faz, faz. Mas aí se a apresentação está linda, comida está ruim, não. Mas, assim, se a se a comida é maravilhosa e também tem uma apresentação, eu vou falar: "Realmente, esse restaurante é incrível".
É.

É, ninguém quer limpar o re e e normalmen e e o preocupante é que normalmente o os funcionários
Tiro com pé. Ai, Deus. Hâ.
né, os cozinheiros, a equipe que atende, eles usam também o mesmo banheiro. Então se você vê o banheiro sujo
Ah, é.
você fala: "Opa, isso aqui é um cartão de visita do restaurante." Quer dizer, se se o é, se o banheiro é sujo, aí você fica pensando: "Será que o o a turma aqui lava a mão, co e, sabe, tem higiene, higiene não, é.
Eu acho, pra mim, banheiro é um cartão de visita, eu acho que é uma das É. Sim, sim. Será que lá dentro é também, assim, essa bagunça, sujeira? É, você já logo pensa.
Isso, isso. Eu acho, hã voce já logo pensa, entao eu acho que o banheiro é um cartão de visita também.
Eu também acho, eu também acho. Hoje mesmo eu fui num não era um restaurante, né, mas, eh, assim falando sobre banheiro e quanto é importante na apresentação de um lugar, era um lugar de fazer spinning. E aí, o banheiro era incrível, limpo limpo limpo, cheiroso, sabe? Era um banheiro vestiário então, dava até gosto, assim, que você eu falo assim: "Ai, não quero tomar banho nesses lugares não, nojeira né."
Diga. Sim. Ok. Olha. Ah, ok. É, eu sei, eu sei.
Mas estava muito limpinho, ah, da próxima vez eu já posso tomar banho, porque eu sei que o negócio é é limpo mesmo.
É caprichado, é assim, eu acho que o banheiro limpo, eh, é assim, mostra que o o o sabe, o estabelecimento, o outro que tá preocupado com o bem-estar das pessoas, porque banheiro sujo realmente é horrível, é horrível. É, e assim, no caso dos homens, é um pouco mais simples ir no banheiro, mas no caso das mulheres, eh, você acaba você é obrigado a sentar no vaso sanitário e tudo mais, né. Então, eh, eu acho que limpeza tem que ter um cuidado maior. Então, assim, eu acho banheiro é um cartão de visita. Então, eu já estou mudando aqui a a minha opinião, eu acho que é vinte e cinco por cento a comida, vinte e cinco por cento a o atendimento, 25% o ambiente e 25% a a limpeza do banheiro. O que que você acha?
O cuidado, né. Não dá nem vontade de você voltar pra comer, né, porque você fica assim com nojo. Pois é. Pois é, então tem que ter um cuidado maior. É. A lá. Aham. <laughs> Boa. É, não. Gostei gostei agora dessa divisão, mas eu acho que a comida para mim ainda é um pouquinho mais, eu já é porque eu sou uma pessoa me eu gosto de comer fora e eu fico assim: "Gente, eu só vou comer fora se realmente eu não for uma coisa que eu não consiga fazer em casa, senão eu faço." E aí eu fico assim, né não, pode falar.
Não é? Exa Ah é? É. Sim. É verdade é verdade. É, eu eu cos oi, desculpa eu costumo comer em casa, a gente cozinha muito aqui, sabe? Porque você come de uma forma mais saudável e gasta menos dinheiro.
Aham. É, você sabe o que que está indo é total. Você é mais econômico, né?
Você gasta menos dinheiro, porque os restaurantes, às vezes, cobram muito caro. Então você sabe qual o preço do quilo da carne, você fala: "Não vou pagar, ah, num prato o que eu pagaria num quilo inteiro de carne." Eu sei que é uma forma, às às vezes um pouco limi limitante de pensar.
É. Sim.